Karena kebetulan, banyak yang dari luar kota ya Kak jadi waktu itu ada sekitar 6 orang yang dari luar kota sisanya baru dari sini, jadi kayak ya sekarang mereka udah pada balik terus ada juga beberapa temenku ini yang 2 orang sih yang belum lulus sampai hari ini jadi kayak, ngilang aja gitu Kak iya ngilang dan dia lost contact mungkin karena malu juga ya sama temen-temennya mungkin, waktu itu pernah aku coba reach out amin, aku sempat coba reach out kan karena aku juga kasihan gitu soalnya tuh sebenarnya anaknya baik royal banget gitu ama temen-temennya karena, kebetulan dia anaknya orang, berada sekali ya sangat berada, jadi kayak sering bawain makanan kayak nraktir gitu kayak, "Yok nongkrong nongkrong nongkrong," "gak ada duit," "udahlah gampang gampang gampang" iya anak tunggal, kaya lagi, <laughs> iya.
Iya. Mhm. Mhm. Mhm. Aduh, kasihan, mmm. Aduh ya ampun, semoga cepat lulus deh, mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Seru banget. Kalau pertemanan cowok tuh gitu ya Kak simple, enggak ribet gak penuh banyak drama.
<tsk> Ya begitulah Kak, kurang lebihnya mungkin kayak gitu ya. <chuckles>
Terus-terus waktu yang Kakak bilang bersebelas pada di kamar Kakak itu itu seberapa sering Kak kayak gitu?
Mhm. Kalau untuk bersebelas itu cuma sekali sih Kak biasanya sih kalau misalnya emang ramai-ramaian kita emang carinya di luar nongkrong aja gitu karena kan ada yang jauh juga ya ada yang tempatnya jauh gitu itu kan kebetulan waktu awal-awal aja awal-awal, kuliah jadi kayak masih sering tapi yang paling sering emang 5 orang ini sih jadi ki kita berlima sih paling sering ngumpul di rumahku tuh kita berlima karena kebetulan selain banyak uang untuk beli bensin ya mereka ini, karena bisa dibilang, anak anaknya orang mampu sekali nah jadi, mereka tuh asik-asik aja gitu kayak dateng hampir kayak misalnya nih, aku entar kelas ini ke rumahmu ya, ya gas aja enggak apa apa entar nitip ya roti bakar gitu oke aman. <chuckles> Iya kayak gitu, Kak.
Oh. Oh, mhm. Mhm. <laughs> Oke, mhm. <chuckles> Ih, seru banget ya, kangen ya Kak pasti ya Kak momen-momen itu.
Kangen banget sih Kak dan salah satunya itu tadi yang aku bilang anaknya ini hilang, karena aku sempat coba reach out waktu itu kayak, "Kamu skripsinya ampe mana sih? Biar aku bantu sini," "udah nggak usah."
Mhm. Mhm. Ih, baik banget Kakaknya.
Ya gimana Kak? Aku juga sering dibantu ama dia waktu itu dia tuh jadi PT-ku waktu nge gym Kak gratis lagi, mhm.
Iya sih. Oh ya ampun ya ampun baiknya terus terus gimana?
Makanya. Ya udah aku coba reach out terus aku tanya ama pacarnya kebetulan pacarnya dia itu temennya pacarku jadi aku kenal gitu kan aku tanya, "Gimana si ini?"
Mhm. Mhm.
"Duh aku juga bingung ngasih taunya gimana emang anaknya udah bener-bener ngeyel dikasih tahu katanya sih mau bisnis ya," "emang mau bisnis apa?" "Katanya mau jual beli mobil" waduh sudah anda ini sudah semakin ngalor ngidul enggak jelas. <laughs>
Mmm. Iya benar benar, terus terus?
Ya udah sama sekali hilang kontak Kak sekarang tuh bener-bener kita cuman follow-follow-an di Instagram itu pun dia udah jarang update dan kelihatannya udah putus deh ama ceweknya.
Mmm.

Sebenarnya sih waktu itu, <chuckles> sebenarnya waktu itu semua tuh standby di laptop Kak, laptopnya tuh pada nyala semua. Tapi biasanya tapi waktu itu ada yang 2- 2 gitu loh, jadi satu satu Zoom buat berdua waktu itu. Berdua, bertiga, tapi ya udah kita tuh nge-play 1 aja, waktu itu laptopku kan emang ada kebetulan ada speaker monitor ya Kak, jadi kayak ya udah gitu, aku colokin, aku gedein suaranya, ya udah, kita habis itu goleran aja di situ pada nge-game. <chuckles> Pada off cam semua.
Heeh. Gimana tuh? Oh terus? Mhm. Mhm. Mhm. Iya. Mhm, terus? Oh, gitu, terus kalau misalkan tiba-tiba dosennya kayak mau ngobrol sama 1 orang, berarti ki berarti kalian semua harus ini ya Kak, apa namanya, nge-mute?
Iya. Iya. kita nge-mute dan kayak waktu itu sih lebih ke tone deaf ya, jadi kayak dipanggil gitu, "udah dah diemin aja diemin aja, ntar biar yang lain dipanggil".
Oh gitu, lah, tapi yang 11 orang kan maksudnya kayak hampir 1/4 dari kelas dong.
Iya. E mmm, ya bisa dibilang gitu sih, soalnya kan 1 kelas isinya 45 orang ya. Mhm.
Iya. Mhm. terus, apa mereka nggak curiga Kak ini pada kemana, gitu?
Iya, pasti, karena pernah ada yang dosen akhirnya nge-call out. Jadi waktu itu, aku sih kebetulan yang di-call, di-call lewat Telegram waktu itu. Karena kebetulan, grupnya lewat Telegram, habis itu aku di-call. Ditanyain sama dosennya, "Kamu tadi kemana waktu kelas? kok saya panggil kamu diem aja?" "Tadi ini Miss saya, apa namanya, ada masalah koneksi internet, jadi kayak putus-putus gitu, saya sempat kok, ini, apa namanya, mau on cam, nyalain kamera, tapi, nggak tau laptop saya nggak bisa dinyalain," padahal sebenarnya enggak Kak aku di situ PUBG, main game.
Mhm. Oh. Oh gitu, mmm. Mhm. <chuckles> E terus? <laughs> Ih, seru banget. <laughs> Ngebayanginnya seru banget. <chuckles>
Iya sih, kangen gitu momennya. Mhm. <chuckles> Kangen momennya rasanya tuh.